えっと、ちょっとお聞きしてみたいことがあるんですけども。えっと服の失敗談っていうのが、あの、何か、もしありましたら、是非教えていただきたいんですが、何かありますか？
はい。 うん。 はい、あのですね、まず、あの、パッと頭におかゆ、思い浮かぶのが2つあって。まずですね、ええと、い、何年前かな、あれ。10年も経つかな、10年も経つかもしれないんですけども。その時は会社で、ええと、事務の仕事をしてたんですね。
はい。 はい。 はい。
ええ。それで、ええと、その日はあの、会社に行って、あの、パソコンの前に座った時に、あの、上の下着を着けてないことを気づいたんですよ。
はい。 うんうん。 なんと。<laughs>
そうなんですよ。
会社に着いてから、気づかれたんですか？おお。
そうなんですそうなんです。ええええええ。
それは、ちょっと焦りますね。
そうなんですよ。で、ですね、あの、その気候的に、上着をもう着ない季節だったんですよね。
ああ、なるほど。
ええ。で、上着があれば、ちょっと上着羽織ったり、カーディガン羽織ったりとかできたんですが、もうたまたま、あの、1枚多分今今、日本の今ぐらいかな、秋で、長袖1枚で、っていう感じだったんですよね。
うんうん。 えっ。 はい。 おお。じゃ、いちまいちょっと薄い、を着てるっていう感じで。わあ、なんと。
それで そうなんです。薄手のええええ。シャツいちまいで。うわって感じで。でも、あの、そんな何だろう、グラマーでではないので、あの、まあ、きっと人には、ばれないかなとは思ったんですけれども。でもやっぱりね、そんな、なんかみっともないというか、おかしいですよね、やっぱね。<laughs> なので、もう、その日は、もう、ほんとどうしようもないので、もう、すんごい猫背で過ごしました。<chuckles>
うあ。 はい。 ん。<chuckles> はい。 うーん。<laughs> なるほど。 うん。 <laughs> すごく面白い話で。びっくりしました、はい。
で ええ。で、移動する時、例えばなんかちょっとね、オフィスの中でも移動する時は、あの、書類を、あの、胸の前に当てながら
うわ。 ああ、賢いですね。うん。<laughs>
移動したり。でも、もう、ほほんとなんか情けなくって。ね、大人でね、そんな、すごく基本的な下着を着けないって、ちょっとありえないなと思って。
あ、そうなん うん。<laughs> すごくじゃ、リラックスしてされてたんですかね、こう、忘れちゃうぐらい。
いや、きっとです。朝、あわ慌て過ぎたんですよね、きっと。必死すぎて。
ああ、慌ててて。うん。急いで着替えをした、っていう感じですかね。
ね、そうです。ううん、そうなんです。それがいいひとつ思い出したのと、あとさいはい。
うん。 はいはい。あ、うん。ちなみにそのお話で、それは通勤の時とかは、もう気づかれなかったんですか？通勤ははい。
ん。 それはですね、自転車通勤だったんですよ。
おお、自転車で。はい。
そう。で、全然気づかないです。も、急ぎすぎて。
うん、そうですか。あ、<laughs> 慌てると、やっぱり、そういうこと起きちゃうんですね。うーん。
え、慌わててて、ええええ。 そうなんですよ。で、きっとですね、あの、グラマーな人だと、なんだろう、きっとい、気づくと思うんですけど、私はそんなタイプではないのでなんか全然普通にしてたらでも実は着けてなかった、っていうのがありましたね。
はい。 うんうん。 うんうんうん。<chuckles> ああ、あ。でも、自分で気づかれたんですよね？こう、誰かに言われたわけではなくて。
そうですそうです。指摘されたらほんともう、ね、会社行けないですよね。
うん、<laughs> そうですね。なんかこう、色色味でこう、暗めの色の服を着てたとか、こう、ちょっと透けるやつだったとかありますか？
悲しくて泣いちゃう。 あっ、その時は、あ、そこまでなんかね、白くていかにも透けそう、っていうものではなくって、ね。なので、うん、なんとかね、ちょっとね、あまりにもね、みっともなさすぎますよね。
おお、それは良かったですね。 <laughs> でもね、急いでたっていうことなので、うーん、仕方ないような感じはしますけどね。
した うん、ええ。 だってないですよねね、うん。でもね、下着を忘れたのはもう、あの、一生でそれだけです。1回だけでしたんええええ。
うん。 あ、いっかいだけなんですね。なるほど。面白い。はい。思い出ですね。
そうでした。ええ。うん、あともう、最近あったのはですね、それもやっぱり、朝慌てて出てった失敗なんですけれど。あの、T シャツを裏返しに着てったんですよね。
はい。 はい。 おお。 あ、ありますよね。うん。<laughs> ありますあります。はい。
ありますか？私、人のあんまり見たことないのでええ、ですね。それが、ま、あの、オフィスに行くんだったらいいんですね。あの、トイレで着替えられるので。でも、あの、お客さんの家に、訪問するっていう仕事だったんですよ。
うーん。 はい。 なるほど、じゃ、着替えようとも、着替えるタイミングも
ええ。 そうなんですよ。で、その家に上がって着替えるっていうのはちょっと、あの、第一印象が悪すぎるからできないと思って。もうそれがですね、その家のピンポンする前に気づいたんですよね。
うん。 そそうですよね。 うん。そんなギリギリのタイミングで気づかれたんですね。
はい。ええええ。そう。そうなんです。タグが外に出てると思って。
それはもうご自身で気づかれて。
で そうなんですよ。
うーん。なるほど。
それでそれであと5分ぐらいは何とか時間、余裕を持ってたので、その5分の間に何ができるかなっていうので、あの道端の塀の影で着替えたんですよね。裏返しに。
はい。 はい。 うん。 はい。 <laughs> なんと、着替えられたんですね。
着替えたんですよ。もうそれ絶対しないと、あの、クレーム来るかなと思ったんですよね。<giggles> で <laughs> そうなんですよ。あまりに、ええええ。第一印象が悪いとまずいと思って。
すごい。 うん。 T シャツが裏返しだから。うん。<laughs> うん。 そうなんですね。 うん。でもすごい咄嗟の判断で時間もない中で、やっぱり着替えようと
はい。 そうですね、もう
うん。されたところがすごいですね。
ね、そんですごい怖かったのが、それを外でやるのってもしかして警察に見つかったら
うん。 はい。 ああ。
なんか、いややばいことだと思います？どうですか？
ああ。 それはなんか塀とかあったんですか？あ、でも外では、あ、道端。ああ。
え。ええ。一応あの道端。人が来ないような、うん。道ば真ん中ではないんですけど、でも人のね
はい。
私有地に入ることはできないので
ああ。そうですよね。そっか。普通の
ああ。あの塀のほんと近くでっていう感じで。
あ、おお。なるほど。でも誰もいなかったんですよね。
ああ、うん。 あ、いなかったんです。
うん。誰も誰かいたらちょっと問題があったかもしれないですけど、いなかったのがうん。良かったですね。うん。
問題ありますよね。 うん、ね。うん、多分、うん。誰にも気づかれてもしかしてね。マンションのね、窓からパッと見た人が、ね、あそこでなんかしてる人がいるとは気づいたかもしれないんですけど。ええええ。
はい。 <laughs> うんうんうん。 そうですか。
うん。
なるほど。結構はい。慌てる経験がありましたね。うん。
そうなんです。 そうですね。なので、服の失敗っていうの、ぶあの、朝慌てて出たっていうのが原因なんですよね。
はい。 両方そうでしたね。
そうなんですよ。なので、あの、ま、私のうっかりっていうよりは、自分の何だろう、時間管理。
うん。 う、わい。
が、うん、甘かったんだなっていうのはすごく思いました。
ああ、そうですか。それからは、じゃ、その経験で、こう、朝は、あの、しっかり時間を取ろうとか、そういう風に何かへへ変えられたこととかありますか？
ああ。へえ。 はい。 あ、あります。もうそれ以降は、あの、服装の裏表は絶対チェックする習慣がついた、ね、当たり前なんですけど、習慣がついたり、あと、ま、下着はもう忘れることは絶対ないっていうのと、うん、あとは時間はかなり、えっと、30分、2、30分前には、そのげ現地に、あの、仕事場の、うん、ところには、最寄り駅には着いておくっていうようには
おお。 うん。<laughs> はい。 うんうんうん。 はい。 はい。
するようなりましたね。
お、もうちょっと時間をに余裕を持たせて行動するっていうことですね。
ええええ。 うん。 はい。
なるほど。
した。
<chuckles> その、ま、今となれば笑い話ですけども。<chuckles> その時の、しあの、仕事とか人間関係とかに、響いたことはなかったですよね？
<chuckles> ええええ。 す そうですね。でもね、その失敗がバレたら、あの、結構響いたかなと思って本当ヒヤヒヤしますね。
うん。 はい。 うーん。 なるほど。
ええ。そうでしたね。で、あ
うん。あ。 人間なのでね。はい。
そうですよね。そうなんですけども。あの、T シャツを裏返しに着てたっていう、あの、仕事の方は、私が個人で受けてた仕事なんですよ。
はい。 ああ、なるほど。うん。
なので、そこで私が、あの、ヘマをすると、もう私の、あの、もう仕事が切られてしまうというか。<chuckles>
ああ、なるほど。もうその、今後の仕事にもダイレクトに響く状況だったんですね。
あ。ああ、そんなん。ええええええ。そうなんです。うん。
ああ。それはやっぱり、あせ焦るでしょうね、その時。うん。
焦りますね。なんというか、すごく大事な仕事なのに、そういうところが甘くて。すごく反省しましたね。
うん。 うーん。 <chuckles>
<laughs>
なるほど。
そう、すごく大事な場面なのに。 だったっていうのが。ええ。
うんうんうんうん、うん。 はい、そうですか。すごい貴重なお話を聞けて、すごく面白いです。ありがとうございます。
うん。 ええええ。 <laughs>
なんか他にも、何か服の失敗とか、あの、周りの方でもいいですが、似たような失敗とかありますか？
ええ。 あ。 あ、ありますね。あの、靴を、あの、左右違うものを履いているとかはありますね。
へえ。 そうなんですか？珍しい。<laughs>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
ありますね。ああ、でもなんだろう。私ちょっとそれ聞いてすごく心配だったのが、あの、うっかりミスっていうよりは、少しなんというかな、あの、な今なんて認知症
はいはい。 はい。 うん。 ああ、認知症でね。はい。
ていう。うんうんうん。なのでなんか、あの、失敗によっては、ただのね、私はその時は、ま、自分のミスだったかなと思ったんですけど。その、やっぱ、失敗の種類によって、もしかしてその人のなんだろうね、認知症とかそういうリスクもあるっていうのも、あり得るのかなっていう風に思いましたね。
うん。 うーん。 そうですね。なんか認知症とかだと、服のボタンも掛け違えたりとか。靴もそうですし、っていうのも聞きますのでうん。
ね。 あ。そうですよね。 うんうんうん。そうなんですよ。うーん。そうですね。
こういうね、そういうサインであるっていうことも、あるのかもしれないですね、確かに。
そうですよね。なので、ま、自分の話は、あの、笑って話せるんですけど。なんか人の話はね、その人がね、笑い飛ばしていたらいんですが。なんか結構ね、そうそう、真剣な場面だと、ちょっとそういうところもね、なんか予兆なのかなっていう風に、あの、気を付けてあげないといけないのかなっていうのは、うん、ありましたね。
うん。 そうですね。 うん。 確かに、その観点は素晴らしいですね。うんうん。
あ。ね。うん。なので
ま、年齢とかにもね、よるんでしょうけど。はい。うんうんうん。
そそうですよねそうですよね。そう、年齢にもよるし。そう、親のやっぱり失敗とかを聞いても、そういうね。私ちょっと遠くに離れているので、そういうのを聞くと、あ、ちょっと、ね、もしかしてあの、大丈夫かなっていう、うん。視点持つように、うん、してますね。
はい。 はい。 うーん。 なるほど。同じ、じゃあ、服の失敗でも、あの、ま、朝慌ててるっていう理由もあれば、病気かもしれないっていうのがあるっていうのをちょっと覚えとかないといけないですね。
ええ。 うん。 ええええ。あ、そうですよね。 あ、うーん、も、うーん、思いました。
なるほどなるほど。その視点はなかったのでうん。素晴らしい視点だと思います。
ええええ。 うん。 はい。
うん。 はい、他にも何かあれば、お伺いしたいんですけども。
あ、もえきっとですね、これからはないように、あの、気をつけているので、くとお大きな失敗はね、その2つぐらいでした。
はい。 あ、素晴らしい。 はい、なるほど。わかりました。あの、今日は、あの、服の失敗談を2つはい、聞かせていただきまして、あの、でもね、そこから、あのあの、行動を改めて、まさに、ん、時間に余裕を持ってされてるっていうことでしたので、あの、ほんとにね、素晴らしいと思いました。はい、ありがとうございます。
はい。 ええ。 はい。 う、あ。 はい。 そうなんです。う。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
はい。 はい、面白いお話ありがとうございました。はい、え、つれいたします。
はい。 失礼します。